Oye, cuéntame, ¿cómo comparto estos valores con niños, o también con sobrinos?
Ay, es es muy difícil, es muy difícil, este, tengo que tengo que decir, que no me gustan los niños, este, no soy fan. <chuckles>
¿Cómo crees? ¿Por qué?
Porque algo tienen que me desesperan, <chuckles> no sé qué es, <chuckles> este, hay hay niños que me caen muy bien, ¿no? Que que los veo, y digo: "Ay qué padre", ¿no? Este, hasta me me dan ternura, pero, hay otros que digo: "Ay, no, por favor, no, por favor", pero, en general, creo que no la llevo bien con con los niños, y y bueno, la forma en la que he compartido valores, eh, pues, ha sido a través de regaños, yo creo, de llamadas de atención, porque
<laughs> ¿En serio? ¿Por qué? A ver, dime, ¿cómo lo regañas, o por qué lo regañas también?
mira, me pasa me pasaba mucho con mi hermanita, este, ella nació 11, años, después que yo, entonces
No inventes.
sí, <laughs> si es una una brecha algo grande, entonces, pues, era era difícil hasta cierto punto, como que el el tratar con ella, porque claro, las generaciones son distintas, y yo no sé, qué sé qué temas se abordan entre niños hoy en día, ¿no? Bueno, al menos en ese entonces, cuando cuando recién ella comenzaba con su vida escolar, entonces, em, era complicado el el el saber por qué, actuaba como actuaba, y y muchas veces, también, yo no me no me daba esa oportunidad de de preguntar y de empatizar con ella. Entonces, em, si yo veía algo que no me gustaba, como que a lo mejor, este, se ponía a gritarle a mi mamá, ¿no? Como haciéndole berrinche, yo sí le: "¿Qué te pasa? ¿No? O sea, tranquila, ¿por qué haces eso?". ¿No? Le le levantaba la voz, y sí, se se asustaba mi hermanita, entonces, eh, pues, lo lo hacía de de esa forma, que quizá, no no era la la más correcta, pero, ay es que, es es bien complicado, el tratar con niños también. <chuckles>
Así es. Ay, sí. No, y ¿sabes qué?, también cuando te llevabas tanto tiempo, o sea, porque todos esos años, la verdad es que sí es bastante diferencia, y no es lo mismo que tengas como un hermano de, no sé, 1 o 2 años de diferencia a tantos. Oye, por ejemplo, no sé, tu mamá cuando la regañaba, porque yo sé que también los papás son mucho más tolerantes con los hijos más chicos, ¿cómo veías eso?
<chuckles> Es que casi no la regañaba, era lo que me sorprendía. Yo por eso también como que tomaba esa iniciativa de, pues de yo llamarle la atención, porque mis papás no le decían nada y yo yo luego les decía a mis papás: "Oye, pero pues si estás viendo lo que está haciendo, ¿por qué no le dices nada?" "Ay, no, déjala, está chiquita", ¿no? Este, así como tú dices, ¿no? Mucha paciencia para para, los los más pequeños. Entonces, eh, creo que eso también era como como que un incentivo, el hecho de que no le llamaran la atención. Eh, a mí, quizá erróneamente, me daba como que esa, ¿cómo decirlo? Pues, tomaba ese atrevimiento de de yo llamarle la atención.
Sí, es cierto. ¿Y qué te dicen tus papás? O sea, que, ¿nunca te dijeron nada, o, de que no la regañes, o, nunca te dicen nada?
Al al principio sí, este, sí me decían como de: "Oye, pues, cálmate", ¿no? O sea, "es una niña", de y me ponían de ejemplo, siempre me ponían de ejemplo: "Tú cuando tenías su edad también hacías eso, o, a veces hacías cosas peores". Y yo: "Pues sí, pero ve, ¿no? O sea, ve las consecuencias", ¿no? <chuckles> Pero, este, <chuckles> le decía como yo sí le decía: "Oye, pues, el punto es que sea mejor", ¿no? Eh, no porque ya yo haya hecho eso en en el pasado, quiere decir que ella va a tener que que hacerlo también. Hay veces que se puede, eh, como que tener la la misma experiencia de de otras formas, y, eh, la forma en la que ella lo está haciendo no es la correcta. Entonces, con el tiempo, creo que me fueron dando un poquito la la razón, y llegó un punto en el que, pues, ya yo podía llamarle la atención como que con su con su consentimiento, pero sí había veces que me excedía y sí mi papá mi papá en particular, sí me me levantaba la voz como de: "Ya, ¿no? Ya estuvo bueno". Entonces, cuando mi papá me decía
Sí. No, es que, ¿sabes qué? También siento que cuando son niños, te digo, más chiquitos, como que les tienen, los papás ya están cansados, como que yo yo, por ejemplo, lo veía ya con mis primos. Por ejemplo, los que somos de la misma edad, sí, pues sí, nos regañaban y todo, hasta con la chancla, pero ya cuando son más chiquitos como que dicen: "Ay, ya, está chiquito, déjalo va a aprender". Y yo era como: "Oye, pero a nosotros hasta nos daban con la chancla, ¿cómo es posible que a estos niños ya no?". Pero sí, diferente educación, y aunque sean los mismos papás, y los mismos tíos, y todo, pero ya como que se vuelven más relajados, creo.
<chuckles> Sí, quién sabe qué les pase, pero, este, su sue <chuckles> suele, ser así, yo tampoco lo creía, pero, pues, hasta que que lo viví en en carne propia, fue cuando dije: "Ay, sí sí es cierto, sí pasa". Pero, mm, pues, ya con con el tiempo, te digo, me como que me dieron esa esa especie de de autorización, y cuando veían que me excedía, pues, sí me sí me decían, sí me llamaban también a mí la atención, entonces, eh, ya en esos momentos yo sabía que ya me había excedido, y trataba de disculparme con con mi hermanita, porque, creo que esa es otra forma de compartir los valores, ¿no? Del tener la, como que la la humildad de reconocer, ¿sabes qué? Me equivoqué, no fue la forma correcta, eh, en cómo yo actué, y y pues, discúlpame, ¿no? Creo que ahí van dos-dos partes importantes, la de la de saber perdonar, el saber pedir perdón y el el reconocer los errores.
Así es. Oye, por ejemplo, si tengas, por ejemplo, tus primos, o tus sobrinos o tu hermanita, y están haciendo algo malo, no sé, alguna travesura, o hasta agarrando algo que no deben o cosas así, ¿cómo tú les enseñas, como los valores? O sea, no sé, hasta la amistad, o la empatía, o la honestidad o todo eso.
Mira, a ver cua cuando estoy, este, como que de humor <chuckles> o estoy, eh, pues, contento, ¿no?, normal, trato de hacerlo jugando. Creo que jugando aprenden muy bien los los niños, entonces trato de como de entablar juegos y de decirles: "Oigan, este, pues vamos a jugar, no sé, a lo mejor un poquito a a a a las escondidas", ¿no?, y ya les voy enseñando como: "ah, miren, tienen que que el trabajo en equipo, porque, eh, tienen como que distra que distraer a la persona que los va a tapar para que entonces, eh, uno de sus compañeritos vaya y y toque la la lo que llamamos la base",¿no?, este, "y grite salva salvación por mí y por todos mis amigos, y y se logre el objetivo", ¿no? Entonces, creo que el, pues, con juegos les voy enseñando el trabajo en equipo, la parte de la colaboración, la parte de de la empatía por no querer ser e únicos, porque pasa muchas veces que que tienen como que esta necesidad de de ser ellos ¿no? o sea, de de ser uno en particular el salvador, y todos dicen: "No, yo quiero ser el salvador, y no, yo quiero ser el salvador". Y ahí les voy en como a pues, precisamente a a a esa parte de de compartir, ¿no?, compartir también, eh, las situaciones. Entonces, creo que creo que con juegos así recreativos es es sencillo el compartirles valores, al menos cuando estoy de buen humor. <chuckles>
Sí, así es. Si, es cierto. ¿Y cuando no, cómo les enseñas? O sea, ¿te enojas mucho, y es como que empiezas a gritar o cómo le haces?
<laughs> Sí, a la a lo mejor no empiezo a gritar así como tal, de que, levantar muchísimo la voz, pero sí hay veces, por ejemplo, me llegó a pasar que mi papá invitó a a unos de sus amigos de donde trabaja y, mm, pues, fue una fiesta como en el patio de de mi casa y, mm resultó que, pues, traian niños relativamente pequeños, ¿no? Como de 6, 7, años, y teníamos, sí, <chuckles> teníamos el el árbol de de Navidad con, eh, sus luces ahí, sus tiras LED, y sus esferas y esas cuestiones, y de repente empezaron a tocar todo, pero todo, y yo dije: "Ah okey".
No inventes, sí chiquitos. Y te desesperaste mucho.
Eh, ha hasta ese momento, como que mantuve la calma, porque dije: "Okey, nada más están tocando, no han roto nada, no están jalando nada", pero llegó un punto en el que como que querían quitar las cosas, y ahí sí dije: "Epale, no, no, no". Sí, lo pensé 2, veces, porque dije: "Pues, no son mis hijos", ¿no? Y eso siempre, no, <chuckles> como que también influye un poquito.
<laughs> Pero, dime si no te ha pasado, que a veces los hijos de alguien más, están como rompiendo, aventándose, gritando, y los papás no les dicen nada, o solo es como: "Hijo, tranquilo", y ves los hijos que están corriendo por todos lados, siendo como un terremoto, y eh, no sabes qué hacer, justamente como tú, o sea, no son tus hijos, pero, pues, los papás tampoco no hacen nada, y ves que están destrozando todo el lugar.
Sí. Sí, justo, pasa muchísimo, y y bueno, cuando cuando están en su casa, yo digo, pues, hagan lo que quieran, ¿no? Pero pero en esta ocasión que era mi casa, sí, ahí sí dije, pues perdón, pero es mi casa y aquí yo mando, ¿no? Digo, era es la casa de mis papás, ¿no? Pero <chuckles> pero como que me sentí con con esa especie de de autoridad, que hasta cierto punto sí la tengo, y les dije: "Oigan, dejen eso, ¿no?". O sea, así tal cual, y y ya los niños como que se sacaron de onda y dijeron: "Pero, ¿por qué?". Y siempre cuestionando todo. <chuckles> Por un momento me quise reír porque la niñita lo dijo bien chistoso, ¿no? "Pero, ¿por qué?". Así como retándome un poquito. Y yo, ah <chuckles> y ya les, este, les dije: "Pues, porque yo digo, ¿no? Así de fácil", porque me desespera mucho que me reten en mi casa, y ya fue cuando cuando vio como que no no le iba a funcionar el ponerse de de esa forma, que dijeron: "Ah, bueno, está bien", y ya dejaron las cosas y y ya como que se calmaron un poquito, pero después otra vez, como que son muy persistentes los niños. <chuckles>
No inventes, sí. Es que no se dan por vencidos tan fácil. Eso es cierto.
Sí, y ya llegó a un punto en el que se querían meter a los cuartos, ¿no? Que yo vi que se fueron caminando por el corredor y y iban a abrir la puerta de mi cuarto y a ver, yo ni siquiera dejo a veces que entren mis familiares a mi cuarto, menos a niños desconocidos, ¿no?
¿Y qué les dijiste?
Eh, les dije como de, hey, ¿a dónde vas? ¿No? <chuckles> Lo vi y le dije: "¿A dónde vas?". Y me dijo: "Es que quiero ver qué hay acá". Y le dije: "No, no, ¿para qué quieres ver que hay allá? Es mi cuarto y yo digo que no vas". Y como ya tenían esa experiencia previa de del árbol, ya se regresaron y dijeron: "Bueno", y ya se se regresaron, pero después me acusaron con sus papás. <chuckles>
Y, o pero, obviamente, pues, los papás no te dijeron absolutamente nada, porque saben que, pues, también los hijos no estaban como en las condiciones de poder decir algo. O sea, también los papás deben de entender que si tienen hijos así, pues, no sé, o sea, mejor no los lleves o darles algún juego para que se pongan a entretenerse en vez de andar esculcando toda la casa ajena.
<chuckles> Justo sí, bueno, le dijeron a mi papá, ¿no? Y mi papá al día siguiente me me dijo: "Oye, que tú les dijiste, este, que los Reyes Magos no existen". <laughs>
¿Y sí les dijiste eso? <laughs>
No no les dije como tal que no existían, este, casi se me sale, pero no, no les dije. Este, yo nada más le les dije que, eh, a esa casa ya no iban los Reyes Magos, ¿no? Porque, pues, ya estamos grandes. Ellos, yo creo, lo lo asumieron, pero yo como de mi boca no salió, y me dio un buen de risa porque <laughs> me dijo mi papá que sus amigas le habían dicho, oye, me dijeron mis amigas que tú les dijiste a los niños esto y aquello. Me me dio mucha risa y le dije: "No, no, no. O sea, sí sí les llamé la atención porque ya se querían meter a mi cuarto y, pues, tú sabes que yo no dejo que se metan a mi cuarto". Y le dije, "a además, pues, se los hubieran llevado con ellas, ¿no? Pues si la fiesta era allá, no en la casa". <chuckles> Entonces, este, ya mi papá como que se se se portó comprensivo en ese sentido y dijo: "Bueno, ya", pero me dio mucha risa lo que dijeron los
Ah. Ya. ¿Qué le digo? No, pues sí. Oye, y por ejemplo, ¿qué haces cuando el entorno, no sé, otros familiares, la escuela o redes sociales transmite como valores distintos a los tuyos? ¿Qué podrías hacer con eso?
Siempre, y me pasa mucho con mi hermanita. Siempre le digo que le digo: "A ver, ¿a ti se te hace correcto?". Siempre trato de cuestionar, creo que esa es la respuesta concreta, trato de cuestionar y le digo a mi hermanita: "¿Se te hace correcto lo que estás viendo?". Y ella, si me dice que sí, es, ¿por qué? ¿Por qué se te hace correcto? ¿Qué qué? Hay hay una palabra, se me fue la palabra, ¿qué gracia? Creo que sí era gracia, sí, ¿qué gracia le ves, a lo que se está transmitiendo en en ese video, o en esa publicación, o en esa imagen? Y ya espero a su respuesta, y cuando no me convence, le digo: "Okey, no es suficiente ese argumento", ya le explico yo mi mi punto de vista, ¿no? Nunca le digo como de: "Ah, no, eso está mal". Siempre le digo como de: "Oye, mir"
Sí, la haces como reflexionar, ahí ya mismo.
Exactamente, trato de que de que reflexione, y de que lo vaya entendiendo ella poco a poco porque, pues, muchas veces si se impone va a decir como de: "Ash, nada más me quieren controlar", ¿no? Y y menos va a funcionar. Entonces, siempre hacer que cuestionar, y hacer que reflexione.
Oye, superbién, qué bueno, ¿y tienes, por ejemplo, alguna herramienta, o rutina práctica? Ah, sí me dijiste, por ejemplo, los juegos, pero, no sé, ¿alguna otra, que la gente pueda empezar a usar mañana mismo?
Si, algo que pueden, eh, comenzar a utilizar siempre es el el libro de de la escuela, <chuckles> este, de de formación cívica y ética, de conocimiento del medio, o de una materia similar, creo que siempre el sentarse con ellos, platicarles un poquito de esas situaciones, creo que ayuda bastante.
Oye, muchísimas gracias por toda esta plática, la verdad, qué interesante y, pues, esto de los valores, también es superimportante. Me dio mucho gusto platicar contigo.
Sí. A mí también, una plática muy amena, y definitivamente importante.